Oo naman. Siyempre, 'no, uhm, sa teknolohiya naman talaga na parang napadali yung buhay natin kumpara sa noon, eh, di ba? So, yung katulad mo, 'di ba, napagsasabay-sabay mo lahat ng ano, trabaho, pag-aaral, sa iisang oras, 'no, gawa ng teknolohiya kasi may online class na, 'no? Parang di ba? So, parang ganun din sa lahat sigu sa lahat din ng tao, no, parang sobrang convenient naman talaga ng technology sa mga buhay-buhay natin, 'no? Ka kasi minsan, ah, kahit sa pagluluto nga lang, hindi mo na kailangang bantayan ang sinaing mo dahil sa rice cooker. May mga may mga, ah, air fryer din na nilalagyan ng timer, 'no, parang hindi mo na rin kailangan bantayan yung piniprito mo, 'di ba? Na na baka masunog. So, parang
Mhm. Oo nga, eh. Oo. Kaya nga, eh. Mm, tama. Oo, tama. Totoo. Tama, oo. Kaya nga talagang ano, ang dali ng buhay dahil sa teknolohiya at saya din ng buhay kasi ang dami nating impormasyon na nakukuha sa teknolohiya katulad ng panonood sa YouTube, sa Netflix, mga gano'n. So, nakakatuwa.
Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Ang dami nating nagagawa. Yun yung hindi nasasayang yung oras natin dun sa mga, ah, na pwede namang katulad niyan, pwede mo nang iwan-iwan na lang, 'di ba? So, parang may magagawa ka pang ibang bagay, 'no? Di tulad na nga kailangan, ano, 1 task, ah, ano, parang isang isa lang yung pwede mong gawin sa oras na yun, no? Hindi pu-puwedeng pagsabay-sabayin. So, ngayon, pwede na dahil sa technology. Mm.
Mm. Tama. Totoo. Totoo, kaya nga, eh. Mm, kaya naman ano, ah, kailangan natin itong gamitin ng maayos. So, sa tingin mo ba, paano ba pwedeng mapabuti ang paggamit natin ng teknolohiya sa pang-araw-araw?
Ayan. Uhm, kung paano natin siya mapapagamit ng, ah mapabuti, 'no? Ah, sa tingin ko naman, ah, gamitin natin siyempre sa tama, 'di ba? Parang a ano ano pa ba? So, parang, ah, katulad nga niyan, yung nagagamit natin sa trabaho. Ano rin ba ang kailangan mong gamitin yan 'di ba, technology pa rin naman? So, ah, isa na sa makakabuti yun, 'no, parang, ah, kasi ginagamit mo siya para pagkakitaan, ginagamit mo siya sa marangal na trabaho. So, parang isa na yun, 'no, sa makakabuti sa paggamit ng teknolohiya, ayan.
Oo. Mm, totoo. Totoo. Ayan, tama. Oo. Hmm. Totoo 'yan at saka siguro ano, minsan kasi ginagamit ng ibang tao sa sa maling paraan. Inaabuso nila, oo. Sa kasamaan, sa online hacking, sa scamming, sa ha sa panloloko sa kapwa nila, gano'n. And ang daming mga bagay na hindi kasiya si hindi kanais-nais na nagagawa nila dahil sa maling paggamit nila ng teknolohiya. Kaya ayun yung nakakatakot ngayon. So, dapat maging responsable tayo, 'no, sa paggamit ng teknolohiya.
Kasamaan. <laughs> Oh. Scam. Ha? Mm. Mm. Tama. Mm.